Okay. Und, ähm, du hast gesagt, dass sie bei der letzten Begegnung arrogant war. Äh, diese Arroganz hat es wirklich aufge aufgebaut, äh, von Erfahrung.
Ja, ich habe es ja schon beschrieben, sie war sehr distanziert gegenüber mir und meinen Freunden und sie war sehr oberflächlich, stieg nicht auf unsere Gespräche ein und dann hat sie sich auch nach kaum 1 Stunde aus'm Staub gemacht mit der Ausrede, ach, sie müsste jetzt arbeiten, wo sie sich doch eh schon verspätet hatte. Die kam 2 Stunden zu spät zur Feier und dann ist sie nicht mal 1 Stunde geblieben und man hatte das Gefühl, dass sie wirklich nur noch aus Höflichkeit zu mir kam.
Und kurz 'ne Frage. Deine anderen Freunde, sind das auch Künstler oder was was was für, äh, üben die au
Unterschiedlich, also, die kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Ich mache da ja keinen so großen Unterschied.
Okay. Ähm, es kann schon so sein, ähm, ja also, es ist ja immer es ist ja immer, so wie soll ich sagen wenn etwas sich verändert, wo woran man sich lange also, wo man lange Erfahrung hat, die die Person ändert sich. Es ist natürlich 'n Schlag. Es ist ja immer etwas Schwieriges, weil irgendwie das Geld Weltbild, die man hat, verändert sozusagen und, äh
Ja, die Veränderungen, die haben wir ja schon angesprochen, das ist mir ja selber schon so was von klar, dass wir uns durch unsere unterschiedlichen Karrieren und Lebenswege sehr verändert haben und Menschen sind ja im Wandel. Man ist ja heute nicht mehr die gleiche Person wie zu Schulzeiten. Aber ich glaube, an 'nem gewissen Punkt, äh, sind wir in so unterschiedliche Richtungen abgebogen, dass es dann nicht mehr funktioniert hat.
Genau. Ja, das ist ich glaube, das ist und das ist nicht, dass es ein roter obwohl manche vielleicht sagen, ich sehe aus wie eins, aber es geht darum, äh, dass ich glaube, es ist ein Zyklus des Lebens, dass diese Veränderungen manchmal zusammenführen und dann leider mal auch auseinander führen, ne? Das einfach ein, wie das Leben funktioniert. Es ist einfach in allen Facetten. Äh, was, äh, am wichtigsten i
Mhm. Ja, da hast du recht.
Was am wichtigsten ist, wie man mit dieser leider, können wir können alle, ähm, äh, das nicht aus dem Weg gehen, es kann uns allen, ähm, irgendwann passieren, dass so etwas passiert, wo jemand, den man sehr sehr am Herzen hat, ähm, dann irgendwie auf 'ne andere Schiene geht, ne? Das passiert uns allen und d das Wichtigste, wichtigste
Genau. Aber mein Problem ist, dass ich auch nie wieder in meinem ganzen Leben, nie wieder so eine enge und, äh, intensive Freundschaft gefunden habe wie zu dieser Freundin. Ich habe natürlich auch andere Freundinnen, manche über längere Jahre gehabt, andere, äh, s nur kurz, ähm, und, äh aber es hat nie wieder diese Intensität erlangt wie damals. Meinst du, dass das vielleicht daran liegt, dass wir uns so früh kennengelernt haben, also, schon als Kinder?

Ja, wahrscheinlich. Und, äh, wahrscheinlich ist es auch so, ähm, da die die Jahre können als inten intensiv inten intensiv wirken, also, im Gedächtnis, ne? Weil es die intensiv sind. Und natürlich kann kann ich auch gestehen, ähm, dass, äh ja, wie soll ich das sagen? Dass vielleicht jetzt ist ein Teil des Problems, dass man denkt, werde ich noch wieder so jemanden finden, der so ist, ne, oder mit dem ich so 'ne Erfahrung gehabt hatte? Vielleicht, also, ist es ja
Ja, kann sein. Ja, ich vergleiche ja nicht andere Menschen mit ihr. Das wäre ja auch kontraproduktiv, das zu tun. Ähm, jeder ist ja individuell, aber m man könnte ja auch mit jemand anderem, der ganz anders ist, 'ne ähnlich intensive Freundschaft aufbauen, aber ich habe das Gefühl, dass das im Erwachsenenleben so nicht mehr funktioniert, weil ja jeder irgendwie seine Verpflichtungen hat und sein Leben und, äh, auf andere Dinge fixiert ist als auf Freundschaften, gerade in dieser heutigen, sehr oberflächlichen Welt.
Gut, also, da da bin ich sagen, ich bin nicht der gleichen Meinung, ähm, aber ich würde sagen, ähm, ich kann schon verstehen. Ähm, manchmal fühlt man sich, ich könnte nie wieder diese diese Art von Szenario wieder erleben. Ich fände es nicht jahrelang nicht vielleicht manchmal, aber man man muss ich würde einfach sagen man muss einfach versuchen, so schwer es schwer es ist, positiv zu denken. Es gibt ja auch viele Studien, die besagen, Leute, die positiv denken, können auch in den schlimmsten Zeiten haben am Ende das bessere Resultat. Und das ist wirklich etwas, es ja, es bedarf, äh, ein bisschen, dass man
Ja, ich denke positiv. Ich denke immer positiv. Ich bin Optimistin. Also, äh, diesen Rat, den hättest du mir jetzt nicht zu geben brauchen, das weiß ich ja. Ähm, ah, und äh, ich gehe auch offen auf Menschen zu. Trotzdem gelingt's mir nicht, wieder so was Intensives zu finden.
Okay, und hast du schon, äh, jemanden, mit dem du schon darüber gesprochen hast oder möchtest du professionelle Hilfe, vielleicht 'nen Therapeut zuziehen?
Ja, vielleicht wäre das mal 'ne Möglichkeit, mit 'nem Therapeuten zu sprechen, mit 'nem richtigen Menschen, der auf Freundschaften spezialisiert ist. Ich glaube, das werde ich mal in Betracht ziehen.
Ja, ich glaube, es ist vielleicht ist das so 'ne Sache, ähm, dass einfach ein Therapeut da mehr Einsicht geben kann, wie man also, du mit deinen Gefühlen, äh, in dieser Hinsicht klarkommt, ne? Also, die verbleibende auch, äh, dir bei dabei helfen kann, eigentlich, äh, die ganze Freundschaft genau zu analysieren, weil manchmal, wenn man in 'ner Si Situation drin ist, kann man es nicht, äh, sehr gut analysieren, weil man ist mit drin. Aber wenn man dann 'n bisschen Abstand hat, kann man die Situation besser analysieren von meiner Erfahrung nach. Weißt du, was ich meine?
Ja. Genau. Ja, alles klar. Dann werde ich mal bei Google gucken nach Therapeuten in meiner Umgebung und ich werde vielleicht auch einige ausprobieren. Und, äh, dann mache ich mal 'ne Probestunde und schaue, wie mir das weiterhilft. Ich denke, ich bin da schon auf 'm guten Weg und ich danke dir ganz herzlich für diese Tipps, die du mir gegeben hast.

Ich hoffe, die waren, ähm, etwas hilfreich, ne? Ähm, weil das ist bei jeder Person ist das individuell, wie sie mit solchen Sachen klarkommen. Das ist ja die Sache und, ähm, deswegen sind manche Tipps Tipps jemand, hm, sagt: „Ja, das wird nicht passieren“ und andere nicht halt, ne? Aber ich freue mich, dass vielleicht ein paar für dich nutzvoll waren. Ich bedanke mich ebenfalls für das nette Gespräch und wünsche dir viel Glück, ähm, mit der Verarbeitung, äh, äh, deines äh, ja, dieser Geschichte und wünsche noch einen schönen So
Ja, herzlichen Dank. Du hast mir ja wirklich etwas weitergeholfen. Dankeschön. Tschau.
Ja? Auf jeden Fall. Danke. Tschüss.

Okay, äh, bevor ich, äh, zu, hm, Tipps komme, kurz noch Fragen: Äh, wie lange insgesamt wart ihr befreundet? Wie lange insgesamt seid ihr entfremdet und was waren die Gründe der Entfremdung, die genauen Gründe? Dieses 2 Fragen erst mal.
Also wir waren ungefähr 20 Jahre befreundet, seit der Schulzeit halt, das hatte ich ja schon gesagt und, äh, wir ähm, ja, die Entfremdung, die war dann so schleichend über Jahre. Ich kann das gar nicht so genau benennen. Ich glaube, die Gründe lagen einfach an 'nem unterschiedlichen Umfeld. Sie ist da so in diese medizinische Schiene gegangen, hatte auch nur noch Ärztefreunde, hat dann auch 'n Kollegen geheiratet und ich hatte zu dieser ganzen Welt halt überhaupt keinen Zugang. Ich bin ja eher so künstlerisch unterwegs. Na ja und ich glaube, es liegt wahrscheinlich an den unterschiedlichen Wegen. Aber trotzdem muss ich sagen, wir waren von Anfang an sehr unterschiedlich und damals hat's doch irgendwie auch funktioniert.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ähm, also ich würde mal, äh, sagen, es ist sehr oft der Fall also nicht immer, aber sehr oft der Fall, dass, ähm, ja, manchmal so wenn man Schulbekanntschaften hat, dass mit dem Alter die Interessen sich verzweigen und die Leute sich ändern, ne? Das ist auch in der Beziehung so und auch
Ja, genau. Das hast du auch richtig erkannt, das habe ich auch selber schon erkannt.